Ciao.
Ciao buongiorno.
Buongiorno, tutto bene?
Tutto bene, tu?
Anche grazie.
Allora di cosa parliamo oggi?
Oggi p parliamo del di un viaggio che hai fatto? O
Mh-mh.
Qual è il viaggio più bello che hai fatto?
Certo. Mh, allora, ehm, guarda, ehm, io ti dico quello più recente che ho fatto, che è stato anche uno dei più belli, è stato in Thailandia a gennaio di quest'anno e m mi è piaciuto molto perché, ehm, comunque vabbè è un posto completamente diverso rispetto a dove abito io e ci sono il cibo è buono, la gente è molto, ehm, come dire felice, ehm, cordiale. Ehm, ci sono tante attività e tanti b bellissi posti che si possono vedere. Ho visto animali spettacolari, ehm, mare bellissimo e quindi insomma è stato davvero, davvero bello. E quindi vorrei chiedere anche a te qual è stato, ad esempio, un viaggio che ti colpito, che hai fatto.
Il viaggio più bello che ho fatto è stato circa 10 anni fa a Cuba, è una realtà totalmente diversa dalla nostra
Wow.
soprattutto perché, ehm, la tecnologia non c'è e quindi vivi n n nella natura, immerso nelle persone, proprio vivi, in maniera molto libera.
Okay. Mh-mh. Sì. Capisco, ehm, ad esempio il il cibo com'è? Ehm, sei rimasta sorpresa anche dal cibo, dalle dall'esperienza diciamo che hai fatto da ques
Sì il cibo, ehm, diciamo che è abbastanza povero come cibo, quindi principalmente riso, fagioli e carne. Che si ripete in qualsiasi pasto. Invece in Thailandia, qual è il pasto che ti colpito di più?
Mh. Okay, okay. Mh. Guarda

Mh-mh, capisco. Ma, ehm, lì hanno mhmm, c'è una regione ehm, una religione, scusami, in particolare oppure ehm, che
Mhmm, diciamo che è un po' un mix di religioni, quindi c'è, sì, il cristianesimo, però c'è anche una ehm, c'è una più spiri più sul s diciamo sulle divinità. Ecco, dove si venerano, ehm, le divinità, infatti spesso nelle case cubane puoi trovare dei santini per terra e c'è anche una giornata precisa dove festeggiano questi santini donandogli da mangiare.
predominante? Okay. Mh. Mh-mh. Mh. Mh-mh. Sì, uhm, bello.
Esatto, sì è un po' sì, sì, è molto particolare.
Mh-mh, capis
Infatti bisogna rispettarli anche molto, non puoi andare lì a prendere i cioccolatini che donano a queste divinità.
Eh, capisco. Mh-mh. Sì, sì. Guarda, anche in Thailandia ci sono ad esempio molti templi templi buddisti, ehm, che ehm, dove puoi fare anche delle delle offerte, dove ci sono anche io mi ricordo che c'era
Mh-mh.
in pratica questo ehm, questo Buddha, questo piccolo Buddha sdraiato, ehm, e davanti, no, c'era una come dire, u un piccolo contenitore dove ehm, che era a mhmm, me che era a metà aperto, per metà, e in pratica tu avevi dei bastoncini e, ehm, per ogni bastoncino corrispondeva diciamo una frase. Però era scritta in thailandese, quindi io non sapevo leggere cosa cosa ci fosse scritto. Quando tu scuotevi, no, questo contenitore, ehm, la diciamo la la primo bastoncino che usciva fuori, lo leggevi e quello sarebbe stato come un po' il tuo biscotto della fortuna, no, quando, ehm, mangi cinese, per dire, no? E, quindi, è que e anche queste cose sono secondo me, sono molto ehm, molto interessanti, legate alle religioni, no, alle tradizioni. È molto, molto carino.
Sì? Oh, interessante, però. Mh-mh, sì? Invece adesso se g uhm, dovessi consigliare a qualcuno di andare in Thailandia, cosa gli consiglieresti di visitare o di
Mh.

In un altro posso, sì.
Con la guida sì, h, sì, anche perché lì hanno la guida a destra e quindi rispetto all'Italia è un po' proprio è di diverso. E poi sono molto più tranquilli alla guida, ehm, non sono stressati come in Italia. <chuckles>
Ah, s sembra un po' strano, perché io ho sentito invece che è molto difficile guidare in Thailandia quando sei abituato a una guida italiana.
Ehm, allora, uhm, q se ti devi abituare alla guida a destra quella è la parte difficile, forse, però, ehm, magari per quanto riguarda il traffico, ehm, no, oppure la la gestione delle strade, ehm, quando c'è traffico la la gente non si stressa alla guida. Cioè, mentre qua invece è tutto un suonare clacson, insultarsi, ehm, fanno un sacco di incidenti. Di là sì, ce ne sono ogni tanto di incidenti, però in proporzione al traffico che c'è non non sono elevati. E poi io ho ho guidato a Phuket, che è l'isola principale, come dire, e non a Bangkok, perché se avessi guidato a Bangkok, ehm, è molto più
Mh. Sì, è stato più sarebbe stato più difficile.
Sì, sì, sì, sì, decisamente.
Anche perché è più caotica, ovviamente.
Sì, sì, sì. Ehm, io volevo chiederti, no, uhm, ecco, uhm, a Cuba hai fatto hai fatto delle amicizie? Sei andata lì per conto tuo? Sei andata in famiglia, con amici? Ehm, come è stata, diciamo, la tua esperienza dal punto di vista di conoscere magari persone?
Allora, son andata a Cuba insieme alla mia famiglia e siamo andati a trovare la mia famiglia, perché ho dei parenti a Cuba e quindi esatto, sono andata lì a trovarli, a conoscere anche i nuovi i nuovi nati. Ed è stato veramente bello ri vedere anche come loro vivono, co qual è la differenza, uhm, con l'Italia, come quello che mangiano o quello che studiano, perché son andata anche a vedere una lezione a scuola. Uhm, sono sì, son stata una giornata intera alle superiori ed è stato veramente bello veder la differenza di quello che studiano, anche la carta che usano che è totalmente diversa dalla nostra. Ehm, sì, e l'approccio che hanno coi professori che è molto più tranquillo, non hanno quel terrore che possiamo avere noi rispetto ai prof, professori, però sì, lì c'è, mhmm, un po' più di mhmm
Mh-mh. Ah, avete dei parenti, mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Giusto. Mh-mh. Ah, sì? Wow! Mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì? Mh-mh. Mh-mh. Sì.
tranquillità insomma, esatto.
Scioltezza, come mh-mh, sì, sì, sì, capisco. È come come si dovrebbe vivere secondo me la scuola. <chuckles>
In più, sì, fanno anche esatto! Poi ovvio c'è ancora un po' di, mhmm, diciamo, politica in mezzo alla scuola e quindi si fa anche il saluto prima di iniziare la classe.
Mh-mh. Mh-mh.
Esatto, sì, è ancora un- un po' retro.
Bello.

Lo lo rifarei per quanta per quanto un un po' di paura mi mi faccia, no. L lo rifarei molto, molto volentieri.
Mh, bello. Poi alla fine la paura è solo momentanea, poi passa e ti diverti, ti immergi anche te completamente nel nell'attività.
Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Poi, ecco, sicuramente, e ehm, aiutava il fatto che avessimo i giubbotti galleggianti, come dire, no. Ehm, però ehm perché altrimenti se se se fossi andato senza, vabbè a parte che sarebbe stato un po' un po' pericoloso per per l'acqua profonda forse. Però ecco, ehm, sicuramente avrei fatto molta, molta più fatica perché so che, mio cugino ad esempio anche lui è andato in Thailandia, ma lui ha fatto proprio un'immersione subacquea e tra l'altro visto anche uno squaletto piccolo, <chuckles> che per fortuna non non ne ho beccati, però insomma, ehm, dev'essere è comunque un'esperienza che che io consiglio di fare.
Wow. Sì infatti è uno delle mete che vorrei vorrei visitare perché tanti ne parlano e ne sono tutti affascinanti, quindi la paura principalmente sono gli animali come i ragni o animali velenosi che puoi incontrare, però del resto sembra veramente una bella meta.
Mh. Mh-mh. Mh. Sì. Mh-mh. No, ma guarda ti dico mhmm, e e poi vabbè adesso è diventata anche un po' più turistica negli ultimi anni, però è comunque i prezzi sono accessibili, poi immagino che anche Cuba non non costi così tanto. Ehm
No, come diciamo che è l'aereo quello che costa di più, però stando lì ovviamente se non vai in hotel super costosi è abba è accessibile.
Eh, mh-mh. Sì. Sì, sì.